Non, non, mais j'entends, hein, heu, c'est, heu, c'est c'est certain que, heu, lorsque tu tu pars en vacances, heu, comme ça, heu, planifiées avec, heu, tes amis. Ben, en fait tu découvres, heu tu les découvres dans leur milieu naturel ce que ce qui ne se fait pas habituellement. Heu, donc, heu, ça ça ç ç ouais, c'est ça. Et, heu, et et et tu les vois, heu tu les vois autrement, mais aussi, heu, de leur côté ils te ils ils te découvrent, heu, heu, sous sous sous ton vrai sous ton vrai jour. Et, hem, et et lorsque je te dis ça, c'est aussi pour, heu, ben, voilà, te te faire prendre conscience que, heu, heu, chacun, heu, est est en droit, heu, d'avoir, heu, heu d'a d'avoir des centres d'intérêt, d'avoir un planning, d'avoir des envies, heu. Et que, heu, tout est valable, finalement. Puisque voilà, heu, on part, heu, on part en vacances, donc l'idée n'est pas forcément de se retrouver contraint et forcé, heu, par, heu, par certaines choses.
C'est ça. Complètement ouais, c'est une découverte. Tu as raison. C'est vrai. Oui, c'est v Ah. C'est vrai qu'à t'entendre, heu, je comprends aussi et, c'est un autre point de vue, que tout le monde est différent. Ça, tu vois, enfin, quand quand je t'ai exposé, hem, heu, le mon souvenir. C'est enfin, entre guillemets, c'était sa faute de pas <chuckles> heu, de m'obliger à faire des choses. Mais, heu voilà, voilà. C'est ça.
Mmh. Bien sûr, de pas respecter ton ton rythme, oui. Mmh mh. Non, non, mais c'est, heu, c'est c'est c'est tout à fait, heu, compréhensible. En tout cas je je partage, heu, heu, je partage ton point de vue, heu, tu éta tu avais prévu, toi, des vacances, heu, vraiment farniente et, heu, et et là-dessus, heu, je je considère qu'il y a pas de jugement, heu, à avoir. Et, heu, et et et quelque part si, heu, elle avait besoin, heu, d'être dans le dans un rythme soutenu, heu, tu l'en aurais pas empêché. Mais il s'agissait simplement, voilà, de <laughs> d'apprendre, heu, voilà, à à vivre, heu, à à à vivre dans des endroits séparés. Enfin voilà, elle aurait pu très bien faire toutes les activités, heu, heu, qui qu qu'elle avait prévues, donc, heu, ouais. Mmh.
Ouais. Non. Non pour le coup oui, c'est ça. Oui, pour le coup je suis pour le coup je, moi, je suis plutôt, heu, heu, facile à vivre, heu. Et et en fait, si la personne n'a pas envie de faire la même chose que moi, ça me ça me pose pas de souci. Est-ce que tu pourrais, hem, j'aimerais enfin, vu que j'appréhende, j'aimerais vraiment, heu, faire différemment, heu, pour, heu, pour les prochaines vacances. Quelle stratégie je pourrais, heu, mettre en place ou quelle s quelle astuce? Pour pouvoir, heu, tu vois, être heu mmh, ne pas me sentir contrainte et peut-être même, heu, plus en confiance pour dire ce que j'ai envie ou ce que j'ai pas envie, de manière claire.
Mmh mh. Bien sûr.